6 เดือนค่ะ เก่งแล้ว <laughs> เก่งพอที่จะ ใช่ เก่งพอที่จะเป็นหัวหน้าทีมได้แล้ว แบบ โอ้ สอนทุกคน สอนงานทุกคนเบื่อแล้วอะ อืม ก็เลยแบบ ก็เลยย้าย แผนก อีก อา ย้ายแผนกให้มันเป็นเงินเดือนแบบคงเส้นคงวา อะไรประมาณเนี้ยค่ะ แล้วก็แบบ รู้สึก สบายมากขึ้น เพราะเราไม่ต้องไปตบตีกับ เอ่อ ลูกค้า อะไรอย่างเงี้ย ที่โทรเข้า มา <laughs> ใช่ ใช่
6 เดือน เก่งแล้วเบื่อแล้ว <laughs> เออ เออ เออ เออ ๆ แล้วไงต่ออะ เออ เออ อะฮะ อืม ๆ อืม อ๋อ เออ ๆ ๆ ก็คือย้ายแผนก อา คือแบบว่าได้เงินดีขึ้นแล้ว ก็ ไม่ต้องไปตบตีกับ ชาวบ้านเขาด้วย อย่างงี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ ค่ะ เงินเพิ่มขึ้น